Ừm, cái cái đó là cơ chế sinh tồn của mình á, giống như, kiểu, ngày xưa mà cọp ưm, cọp, beo đồ nó dí mình á, nà mình phải <chuckles> mình phải sinh tồn, mình sẽ phải trốn tránh cái đau khổ đó. Nhưng mà bây giờ nó đâu có cái đau khổ nào đến mức mà sinh tồn như vậy đâu, nó hông hông hông đến mức như vậy, nhưng mà mình nghĩ như vậy, mình nghĩ ha đúng rồi, nó vẫn có cơ chế đó. Ừm.
Ừm. Ừm. À, đúng rồi. Ờ. Ừm. Ừm, nhưng vẫn còn cái cơ chế đó, ồ, mình hiểu. Ồ. Ừm, thế là mình có thể đoán được là tất cả những lần bạn bị tổn thương là bạn đều nhớ như là một cái bài học dành cho bản thân, đúng hông?
Ừm. Ờ, thì mình nghĩ là mỗi cái tổn thương đều là bài học hết, tất cả những cái thứ gì diễn ra đều là bài học hết, và kể cả chuyện vui mình cũng sẽ, ờ, nhìn lại nha, mình nhìn lại hết tất cả mọi cái trải nghiệm của mình để mình học ra bài học.
Ừm. À. Ừm, hay hay quá, một thói quen cực kỳ hay. Nhưng mà nha, mình cũng thắc mắc là hông biết có bao giờ mà do do những tổn thương trong quá khứ mà khiến bạn, ờ, hiểu lầm hay đánh giá sai về một cái người khác hông?
Ờ. Ừm. Có chứ, mà lúc đó mình thật sự là cố tình đánh giá sai luôn á. Tức là mình, ờ, nói với bạn là não mình nó hay lắm, nó nó lúc đó nó bây giờ mình muốn quên cái người này nên là mình phải nghĩ xấu về người này đi, mình nghĩ xấu s thiệt xấu đi, người này rất là tệ, rất là kinh khủng, rất là gì này nọ, thì mình sẽ né xa cái người này ra. Ừ, mình đã từng như vậy đó bạn.
Ừm. Ừ. Ồ! Ừm. Ừ. Ừm, mình hiểu, trời ơi! Kiểu như vậy luôn á hả? Ồ, hay nha, thực ra mình nói với bạn một điều này nè, tại vì bạn nói á, thì mình mới nhận ra thôi chứ hồi xưa giờ là thực ra mình cũng vậy á, mà mình vô thức tức là mình hông có giải thích được như là cái khoa học của bạn thôi, nhưng mà thực ra mình cũng vậy. Tức là nhất là như vậy nha, ờ, bây giờ mình thoát khỏi cái câu chuyện, ơ, tình bạn đi, mình nói về tình cảm tí xíu đi, thì, ờ, mình đã từng bị phản bội, thế nên cái người tiếp theo á, là có một cái dấu hiệu gì đó thôi là trong đầu mình mặc định rồi, "Nó lừa mình, nó lừa mình, chắc chắn luôn." Ờ, đó, rồi mình kiếm mọi cái mọi cái, gọi gì ta, mọi cái dấu hiệu mà thậm chí cái đó là hông thật, thực sự là họ không có làm chuyện đó nhưng mà mình kiếm mọi dấu hiệu để mình ừ, suy diễn, suy diễn, chính xác, để chi, để mình cắt mình tha mình, gọi là, mình chia tay mình cố gắng mình chia tay, mình cắt họ khỏi ra khỏi cuộc sống của mình.
Ừ. Ừm. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ. <chuckles> Ừm. Ừm. Rồi. Ờ. Ừm, mình suy diễn, đúng hông? Ừm. Ừm.
Thì đó cũng một cái chuyện đáng tiếc với mình á, tại vì, ờ, mãi sau này thì mình mới nhận ra là bạn ấy hông có, ơ, lừa dối với mình và mình đã trách nhầm bạn ấy. Đó, nhưng mà thực ra mọi th thứ nó cũng muộn rồi, lúc đó thì, ờ, cảm giác như là cái hận thù của mình á, nó cũng qua một cái thời gian rồi là nó làm cho tình cảm của mình hổng còn nữa á bạn, đó thì đó là một cái lần mà đúng như mình bạn phân tích đó ha.
Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Hông có xấu như vậy, ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừ.

Ừm, ừm, mà mình nghĩ là, ờ, cái gì nó xảy ra nếu bạn tin vào nhân duyên ha, thì thì đó nó xảy ra là do nhân duyên thôi. Hoặc là đến cái độ đó, mình chưa có đủ cái cái lực đó, mình chưa có đủ cái ngộ đó, thì mình sẽ chưa có gặp được, ừm, đúng cái người nó phù hợp. Đó đó, và bạn và bây giờ bạn có gia đình rồi vận hạnh phúc, đúng hông? Thì mình nghĩ là nó nó phù hợp ấy. Nó nó đến một lúc nào đó, nó nó đủ nó đủ lượng thì chất sẽ đổi.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ồ, ô kê. Ừm, mình, kiểu như, mình nghĩ nghĩ như vậy để cho mọi thứ nó nhẹ nhàng và nó lạc quan hơn, đúng hông?
Đúng rồi, mình nghĩ là nó nó luôn là một cách tích cực để mình nhìn vào một vấn đề á. Ừ, để mình hông hối tiếc là tại sao mình nỏ bỏ lỡ cái người tốt như vậy. Thật ra thì thì họ tốt hay không mình cũng chưa chắc khẳng định được, nhưng mà mình thường tiếc những thứ mình không có được ấy, giống như, kiểu, cái cái cái đồ ăn bên bàn kế bên luôn ngon hơn ấy. <chuckles>
Ừm. Ừm. Ồ, mình hiểu. Ừm, mình đồng ý. Ừm. Ừ. Đúng, chính xác, đó. Cho nên là, kiểu, ơ ờ, bạn giải thích làm cho mình cảm thấy mọi thứ nó khoa học hẳn luôn ấy. <chuckles> Trời ơi! Sao mình có thể gặp một cái người mà có mọi giải thích khoa học như vậy trời? Chứ hồi xưa giờ nha, mình luôn nghĩ nó là cảm tính của mình thôi á, mình hổng có biết được nó là cơ chế chế hay là, kiểu, cơ duyên gì hết luôn, mình nghĩ nó là, ờ, cảm tính là vu vơ thôi luôn á.
<laughs> Vậy hả? Ờ h <chuckles> Ờ. Ờ. Ừm, ừm, ừm. Nó nó, ưm, nó vận hành hay lắm, nếu mà bạn nghiên cứu về não bộ nó sẽ thú vị. Và đó, mình hãy tha thứ vì vì mình nha, tha thứ cho tất cả mọi tổn thương, ờ, là vì mình, đúng rồi, vì mình.
Ừm. Ừm. Ờ, OK, vì mình. Ừm, chứ hông phải là vì ai khác, cũng hông phải là vì ai sai ai đúng gì, mà phải tha thứ vì mình. Tức là phải nhớ những cái mà mình đã làm sai để mà mình rút kinh nghiệm ha. Đó, ừm. Thế thì mình thấy là bạn làm khá là tốt nha, ở cái việc mà cân bằng giữa việc tha thứ nhưng vẫn giữ cho mình không bị tổn thương trong tương lai. Trời, cái này là quá hay luôn ấy! Ừm.
Yeah, đúng rồi. Yeah. Yeah, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình tha thứ cho mình. Ừm. Ừm. Chính xác, chính xác, <chuckles> yeah, cảm ơn nh
Ừm. Ừm.
Mình chúc cho bạn luôn có thể tha thứ cho tất cả mọi người xung quanh và cho chính mình, <chuckles> để mình sống một cuộc đời hạnh phúc.
Ừm, mình cũng cảm ơn, ờ, c cảm ơn những cái chia sẻ và cảm ơn cái lời chúc, ờ, hết sức là ý nghĩa của bạn luôn. Mình cũng chúc là bạn sẽ luôn có một cái đời sống tinh thần thật là an yên cũng như là thật là, <tsk> sao ta, ờ, ý nghĩa ha. Bye bye.
Yeah, cảm ơn bạn, bye bye.

Đúng rồi, bạn có bù đắp được lại những cái lỗi lầm mà bạn đã gây ra hay không thì nó mới quan trọng hơn ờ, giống như, kiểu, bạn phạm pháp thì bạn phải chịu trách nhiệm với pháp luật nhưng mà giờ bạn phạm lỗi với mình á, thì bạn chịu trách nhiệm bằng cách nào á? <chuckles> Kiểu vậy.
Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu, đó, út cái này cũng khá là hay á nha, làm như vậy thì chắc chắn là tụi mình sẽ linh hoạt tại bì
Ừm. Hừm. Ừm.
có những tình huống trong cuộc sống là rõ ràng tụi mình hổng có nên tha thứ, ờ, ừm, nhất là những người mà, kiểu, ơ, ờ, sao ta, làm tổn thương tụi mình mà hông có biết cơ có lỗi nè, đúng hông? Đó.
Đúng rồi. Ờ là mình ờm, mình không dung túng cho, ưm ờ, dung túng cho những người Đúng rồi, chính xác.
Đó, thì mình thấy, a
Và hông, mình, gọi là, sao ha, mình là một người rất là là, ừ, gọi là, tôn trọng cái cái cái, ờ, công bằng ấy, ừ, gọi là, ừ, lý lẽ của cuộc sống á, gọi là, lẽ phải đi, ờm, thì thì nếu như mà, ờ, người đó làm cái gì sai trái thì mình sẽ không dung túng cho chuyện đó, ờ, họ phải trả giá ừm.
Ừm. Ừm. Ồ! Ừm, mình hiểu. Ồ, cũng hay. Đúng rồi, tại vì thật ra nha, ờ, nếu như mình dung túng một cách, gọi là, bạc nhược á, thì nó sẽ để lại khá là nhiều cái hậu quả, thứ nhất là cho bản thân mình là họ có họ sẽ nghĩ là họ có quyền làm tổn thương mình lần 2, lần 3, cái thứ nhất. Cái thứ hai hai là gây xấu cho xã hội là họ nghĩ là "Nhỏ này ô kê nó cho mình ăn hiếp thì đứa khác cũng vậy." Và họ nghĩ cái chuyện nó hông có gì là sai trái, đúng hông? Đó. Ừm.
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, ừm. Chính xác. Ừm, à, đúng rồi. Chính xác luôn, nên là mình mình sẽ phải cho họ học cái bài học của họ để họ biết đâu là những điều đúng đắn nên làm, chứ hông được phép làm những điều sai trái như vậy, kiểu vậy. Ừm.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, hợp lý, nó, thực ra thì, ờ, hồi, sao ta, hồi năm lớp 12 á, mình cũng bị tổn thương khá là sâu sắc, thì cái năm đó là cái năm bạn biết là phải thi thi, ơ, trung học phổ thông mà phải thi đại học, cái thời còn vẫn còn thi đại học nha, ừ, đó, thì cái người bạn thân nhất của mình á, là quay lưng với mình, xong rồi là sau này khi mà thi xong hết rồi, bạn đó chuẩn bị đi du học rồi á, thì bạn đó mới nhắn tin cho mình xin lỗi, thì, sao ta, mình tức là mình cũng hơi ba phải á, mình cũng nói là "Ừ cái chuyện gì qua rồi thì qua đi." Nhưng mà khi mà họ muốn mình đi tiễn họ ở sân bay á, thì mình lại nói là "Ờ, mình đã vượt qua được chuyện đó r rồi", và có lẽ như là mình có một cái, ơ, định hướng khác á, cho nên mình hổng có muốn h ờ, cái tình bạn của mình với họ nó phát triển theo cái hướng như vậy nữa, tức là một cách từ chối cũng theo cách mình nghĩ á, thì nó khéo nhưng mà sự nó có khéo hay không? Đó, thì mình nghĩ cái đó là có vẻ như là vừa tha thứ nhưng mà cũng vừa hổng tha thứ ấy.
Ờ. Ờ, chính xác. À, để thi đại học. Ờ. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ, mình hiểu. Ờ, mình nghĩ là cái chuyện tha thứ hay không mình có thể đo lường bằng cái c kiểu là mình nghĩ về cái chuyện đó lại á, tại vì hổng có gì mình quên hết á, nhưng mà khi mình nhớ lại mình có còn cảm xúc gì trong người mình hay không? Mình có còn oán giận người đó hay không? Mình có còn khó chịu với bản thân hay không? Mình có thấy cái chuyện đó là một cái gai gì đó trong người mình hay không? Thì như vậy là mình đã tha thứ rồi đó.
Ừm. Ờ, ờ. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ồ! Cũng hợp lý, ừm.